อ๋อ จริง ๆ มีนะคะ โอ้โฮ ยิ่งน้ำ เอ่อ ยิ่งแกงอะไรที่คุณแม่เขาชอบทำอะ อย่างเมนูผัดกะเพราอะ เอาง่าย ๆ เลย หนูอะอยากจะนำเสนอมากเพราะว่า เมนูผัดกะเพราสูตรหนูที่ได้มาจากคุณแม่เนี่ย ใครกินก็ต้องจิตใจ เพราะว่าหนู อะเวลา ที่ หมออะ กินบ่อยมากผัดกะเพรา ผัดกะเพราของคุณแม่น่ะค่ะ เขาจะใส่ อ่า เม็ดพริกไทยไปด้วย เพราะแม่เขาบอกว่ามันจะทำให้ผัดกะเพราอะเราหอม แล้วซึ่งโดยส่วนตัวหนูอ่ะชอบกินเผ็ด ใช่ไหมคะ ไอ้เม็ดพริกไทยเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่า อ่า ได้ความเผ็ดร้อน เวลากินเข้าไปอะ รู้สึกโล่งจมูก โล่งคอ โล่งอะไรดีเพราะว่า เหมือนมันเป็นสมุนไพรอะค่ะ ซึ่งไอ้ตัว เนี้ย ที่หนูลอง ทำ กินครั้งแรกอะ เขาก็จะได้แบบรสชาติแปลก ๆ คือมัน มันหอมแปลก ๆ ตั้งแต่เอาพริกไทยลงไปผัดกับ อ่า พริกกับกระเทียมแล้ว มันจะได้ความหอมแบบที่หอมกว่าผัดกะเพราที่เราเคยเจอในปัจจุบันอะค่ะ มันจะเป็นกลิ่นหอม แบบฉุน ๆ เชื่อไหมคะเวลาที่หนูทำกับข้าวบนหออะ มันจะสามารถได้กลิ่นลงมาถึงข้างล่างเลยนะอันเนี้ย อันนี้จริงคือเวลา เวลาที่ ใช่ หอเขาเป็น หอหนูอะเป็นหอที่สามารถใช้แก๊สได้อันเนี้ยค่ะ คือ คือ คือ เป็นส่วน ดีตั้งแต่ตอนแรกที่ ที่คุณแม่เขาตัดสินใจให้เราอยู่หอแล้ว จะต้อง เขานึกถึงว่า เราจะต้องทำกับข้าวได้ไง ในเบื้องต้นน่ะ เพราะว่าหอที่หนูอยู่อะ มัน มันไม่ค่อยมีร้านค้าหรือ มันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไร คือเราจะต้องมีความแบบ ที่แบบ ช่วยเหลือตัวเอง ใช่ ใช่ค่ะ อืม
อือ อา ไหนลองเล่าสูตร <laughs> อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม <laughs> เออ หอก็ให้ทำใช่ไหม? อ๋อ ก็โชคดีไป อา อืม เน้นทำเองเนาะ